Kaya nga 'no, ₱100 sobrang ano na yun. Sobrang hindi, hindi na, uy ang laki na no'n, ah, para pag-ipuan, ah. Pero paano mo naman inaalagaan o iniingatan yung mga koleksyon mo noon, mayro'n ka bang sistema?
Wow. Oo. Oo. Hmm. Oo, dahil nga nung ano panahon na yun parang siyempre ang mahal-mahal ng ano di ba? Ginagastos ko do'n iniipon ko yung baon ko. So talagang ingat na ingat talaga ako, ginagawa ko no'n naghanap talaga ako nung isang, ah, alam mo yung ginagamit nung mga abogado na bag yung gano'n. Di ba para siyang parang attache case na gano'n, so mayro'n kaming gano'n so yun yung pinagtaguan ko talaga para masisigurado kung hindi siya malulukot, hindi siya mapapasok ng mga ipis or mga insekto ganyan. At saka yung talagang tagong-tago siya 'tsaka ayos na ayos, di ba may mga yung bag na yun mayro'n siyang mga compartment na mga puwede mong iipit-ipit yung mga gamit mo or mga papel mo dokumento ganyan. So ganun, ganun ko siya ginagawa sobrang ar ano siya arrange na arrange talaga siya. Tapos ingat na ingat ako na yu nga yong walang ma, walang malulukot, walang maga maiipit yung hindi masyadong ipit na ipit yung pagkakalagay, yung gano'n sobrang, ingat, yes, ayun.
Ay, yung attache case, mm. Oo. Ayan. Yes mm. Eh, pero may pagkakataon ba talaga na may mga nega o parang mga kontrabida na talagang kailangan mong ipagtanggol o ipaliwanag 'no, kung bakit ka nangongolekta ng mga gano'n, stationary?
Hmm.

May koleksyon ka ba noon? Ano at bakit mo kinokolekta?
Ah, alam mo nung kabataan ko meron akong koleksyon. Nung nakahiligan ko yung ano, pangongolekta ng mga stationaries. Naalala ko nung oo nung kabataan ko 'yon yung kinokolekta ko gustong-gusto ko kasi yung mga makukulay na papel, may mga iba-ibang disenyo tapos yung mga may mga amoy pa sila. So 'yan ang dami ko nakople nakolekta ng mga panahon na 'yan. Mm.
Uy. Ay oo nga. Uy teka lang meron ka bang naaalala yung panda na ballpen na scented. Naabutan mo ba 'yon? Mm.
Oo, yung mga oo naabutan ko yung mga gano'n yung may mga ano pa, may mga glitters-glitters pa pag sinulat mo. So yan yung mga
Ay, oo sana bumalik 'yon, nakakaasar nawala. Mm.
Na <chuckles> Kaya nga, eh, tapos yung mga panahon nung meron pang tindahan ng na ano bang pang pangalan ng tindahan na 'yon na nagbebenta sila namang iba't ibang stationary. Ah, yung Sanrio, kung alam mo yung Sanrio store? Nag do'n kami bumibili dati tapos yung nga, eh hindi naman sa yayamanin kasi pag collector ka talaga alam mong pag-iipunan mo talaga ng baon mo, no'ng high school ako. Yung tipong nagtatabi ako ng baon ko talaga tapos siguro yung baon ko sa isang linggo, ah, makakaano ko na makakaipon na ako ng isang ano niya koleksyon ko ng paano niyan stationary ko. Pero sobrang pagtitipid 'yon, ah, para lang makapag-ano makabili. Siyempre may may ano din siya, may kamahalan din kasi, 'di ba? 'Yan yung naaalala ko na grabe isang bag yong napuno ko na hindi ko man lang binawasan as in kahit man lang isang beses nagamit, parang tinabi ko lang talaga siya tuwang-tuwa lang talaga akong magtabi, so yan yung naaalala ko koleksyon ko noon.
Wow, yayamanin. Ay oo. Hmm. True.

Yun nga yung kapatid ko. Actually, siya yung nagpasimula talaga no'n kasi yung sa, um, ako nasa ko high school na ako no'n nagsisimula ng high school, siya naman nasa elementarya niya. So siya kasi may mga kaibigan din siya na gano'n na nangongolekta tapos parang siya yung nag-introduce sa 'kin na nagpakilala sa 'kin ng pinakita niya sa akin. Oo, yun nga, eh, parang ako naman, "Ay ang ganda niyan parang gusto ko rin niyan." So nagkaroon ako ng idea na, "Ay gagawin ko din yan, kaya ko bumili ng ganyan." Kumbaga ipunin ko lang yung baon ko makakabili ako. Tapos nga yon na do'n na nagsibol talaga yung kagustuhan ko na makaipon tapos makabuo ng maraming, ah, koleksyon ng mga stationeries na yan. So hindi ko naman din akalain na makakabuo ako ng isang punong bag, sa sobrang dami ng koleksyon ko. Alam mo nakakapanghinayang nga lang din, eh, sa paglipas ng panahon parang yung iba nasayang nalang din siya hindi ko naman talaga siya nagamit talaga
Yan na, hawa-hawa na yan. Yes. Hmm. Okey. Eh, pero, ah, ano naman yung pinakapaborito mong item do'n sa koleksyon mo noon tsaka bakit yun talagang pinaka-espesyal para sa'yo?
Di, ah. Hmm. Mm. Nung ano ko nung ha kabataan ko nung high school ako pinakapaborito kong karakter na sa Sanrio si Betty Boop kung kilala mo yung karakter ni Betty Boop yung parang sexy na babae na may pagkakulot-kulot yung hair, yan. Yes, oo, aliw na aliw ako sa character na yun ni Betty Boop, so, siya yung pinakapaborito kong koleksiyon ng mga panahon na yun. Bumibili ako ng hindi lang stationary pati mga notebook ko no'n ano bumibili ako ng mga Betty Boop na notebook. So yun siya yung ano, mayro'n akong specific na, ah, isang nabili sa kanya kulay papel siya ay, kulay papel, kulay pula siya na stationery. Tapos siya yung nakaimprenta do'n, di ba ang paborit ang kulay talaga ni Betty Boop ay pula tsaka itim so yan, ah, may ka-partner pa siyang envelope na aliw na aliw ako. Tapos mayro'n pang sticker nakakatuwa. So yun talaga ang naalala ko na binili ko siya, ah, tsaka siya ata yung pinakamahal ata na nabili ko parang, ah, lagpas ₱100 nung panahon na yun, mahal na yung ₱100 eh. So yun.
Oo. Jazz na singer tapos sexy ganyan. Wow.